Uy, ¿por ahí de la pandemia?
Creo, 5 o 6 años. ¿Mande?
¿Por ahí de la pandemia o antes?
Poquito antes, yo creo que fue así, en febrero, y ya para final de de año se gestó esto, yo creo. Algo así fue.
Mm. Ah, pues, mira.
Algo así fue.
Uy, mira, no, no, no. Sí, me imagino como deb así debió verse la pandemia después, ¿no?, vacío. <chuckles>
<laughs> Sí, ahora, bueno, entonces, eh recapitulando, si algún día quieres ir a Mexiquillo, este, pues, no no tomes el el el camino hacia Mazatlán, ¿verdad? Búscate una una ruta aledaña, este, algo más, este, poblado, o o pégatele a un carro, o sea, pa que no, pa que no vayas sola.
Ujú. <chuckles> Sí, sobre todo también, ¿no? Este, ir preparado, ¿no? En el auto para que no haya la necesidad de agarrar vuelo de bajada. <chuckles>
<chuckles> Revisa el vehículo, que no le falle nada.
También, sí.
Oye, pero fíjate que acabas de dar un muy buen un muy buen tip, este, yo creo que siempre aparte de revisar el el vehículo, siempre ir preparado, no sé, con con un poco de un un galoncito de agua, porque sí llegamos, y dijimos: "Chin", o sea, no, ya no traíamos ni agua, porque habíamos, ll para el viaje habíamos llevado, eh, cosas para hacer en la cabaña, para cocinar, etcétera. Y cuando veníamos de regreso ya no teníamos ni una gota de agua. Y y sí hay un, eh, unos tramos muy largos en los que no hay nada para pararte a comprar ¿no? porque sí son, pues, varios varios kilómetros.
Sí y no. Sí. Oy, no. Sí. Oy, no, sí, sí, claro, esas sí, son esas carreras, esas carreteras, perdón, ¿no? De paso que, pues, no hay nada, no es es literalmente la nada.
Ajá. Claro. Entonces, eh, pues, consejo, aparte de revisión de puntos de seguridad del vehículo, llevar agüita, llevar algo por si llega a pasar, este, un un inclusive un desponchallantas también. No, ep es parece broma, pero ya me ha pasado en carretera y con el desponchallantas haces maravillas, ¿eh? Aparte de la refracción, sí, sí puedes aguantar para llegar, sea, unos te sirve para unos kilómetros, llegas a una llantera, o algo en el camino, y ya, pues, puedes resolver.
Claro. <giggles> <chuckles> Sí. Oh. Ah, pues mira. Anotadísimo entonces, pero ahora que aprenda ahora que aprenda a manejar, eh, cuando ya tenga un carro lo tendré siempre pe ahí por cualquier emergencia. <chuckles> Ay, no.
<laughs> <laughs> Órale, no, pues, muchísimas gracias por haberme escuchado de verdad, ¿eh?
Da. Al contrario, gracias por contarme, la verdad es que me la pasé muy bien, fue fue muy interesante. Y y pues, me imagino la situación y <chuckles> Ay no. Pero pues, muchas gracias, cuídate mucho, ¿eh?
<laughs> Órale, va.
<chuckles> Bye.